Oo nga eh. At least, parang ano ka, talagang nag-grieve ka, 'no? Nagluksa ka ng bonggang-bongga at saka tinanggap mo, oo <chuckles> yung nangyari, oo. Ganun talaga yun, pero buti nga, eh, at ginawa mo yun 'no. Ah, nagkaroon ka ng time mag-isip-isip o magre-group o hanapin ang sarili mo, ah, mga ganun, oo. Mm.
Mm. Talaga. <laughs> Mm, tinanggap ko talaga siya, mm. Mm. Oo. Um, so, kami naghiwalay kami, walang ingay. Tahimik, tahimik yung nagiging paghihiwalay. Wala kaming, ah, ang nakaalam pamilya, malalapit na kaibigan. Pero alam mo yun, parang sa social media hindi nalaman. Nagulat nalang sila na yung siya, yung isa, may kinikita ng iba. Tapos parang bigla sa akin sila lahat nagtanong. "Anong nangyari? Hiwalay na pala kayo? Ganto, ganyan." So, sinabi ko naman sa kanila yung totoo, "Ah, ilang buwan na po kaming wala, ganyan ganyan." So, kami naghiwalay kami ng tahimik talaga. Kung baga, ang tingin ko, kahit sa ganung paraan man lang kung baga, yung yung paghihiwalay na nagkaroon pa rin ng respeto na hindi ako hindi ako nag na hi hindi hindi, walang siraang nangyari. Yun naman din yung isa sa pinagpasalamat ko na naghiwalay kami ng tahimik.
Ah. Yun, yun naman yung pinakamahalaga dun. No hard feelings, sabay ganun. Ay, no hard feelings. Hindi may hard feelings, pero ano, ah, sibil pa rin, oo.
Oo nga naman. <chuckles> Um, pero lumiit na din naman. Oo, yun. Yun naman ang yun naman ang kagandahan nung sa paghihiwalay namin.